Iıı, ben genelde, hani, çevrem tarafından bir süre, eee, gerçekten de çok kararsız olarak kaldım. Belki bunu son zamanlarda daha kolaylaştırabiliyorum ama gerçekten önemli bir karar verirken yine de, eee, kendime sınırlılıklarımı sorguluyorum ve, eee, bu konuda bunların tümünü düşününce, eee, biraz da kararsızlık peşimi ımm, kararsızlığın peşimi bırakmadığını tekrar fark ediyorum ve gerçekten ne istediğimi de sorguluyorum. Yani o süreçten geçerken her şey çok daha karmaşıklaşıyor. Yani her şeyi daha derinden düşünüyorum. Gerçekten, eee, "Beklentilerim ne?", işte, "Düşüncelerim ne?" falan derken, ııı çevrenin belki beklentileri ne, ııı, bunlar benim için artık gerçekten karar verme sürecini daha da zorlaştırıyor ve neye odaklanmam gerektiğini bilmiyorum. Eee, bu konuda yardıma ihtiyacım var.
Evet. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Anladım. Iıı, ya, açıkçası bu konuda kendini kesinlikle yalnız hissetmemelisin. Hepimizin, ııı, zaman zaman yaşadığı bir zorluk olarak kararsızlık ve, ııı, hangi kararın bizim için daha iyi olacağına yönelik bir endişemiz herkeste var yani. Iıı, herkes bunu mutlaka bir zaman için yaşamıştır diye düşünüyorum; o yüzden bu konuda kendini yalnız hissetmeni istemem. Iıı, onun haricinde, kararlarını alırken daha ziyade, ııı, zannedersem başkalarının fikirlerini önemsiyorsun, doğru mu?
Eee, karar verirken, evet, genellikle aileme mutlaka danışıyorum. Eee, ya da, aaa, gerçekten fikrini önemsediğim ve bana samimi olan insanların, ııı, düşüncelerini gerçekten önemsiyorum ve, eee, bana olabileceklerini, eee, düşündüğüm için, eee, belki, eee, bana farklı bir yön de belirler ve, eee, belki daha kolay ikna olabileceğim süreçleri de görebil gösterebilecekleri için ben mutlaka, evet, fikir, eee, alışverişi yapıyorum bu süreç içerisinde.
Evet. Anladım. Hı hı. Anladım. Peki, genellikle senin kararını destekler yönünde mi, eee, bir fikir beyan ediyorlar yoksa daha ziyade ı zıttı yönünde mi?
Iıı, yani, genelde, evet, destekleyici olmaya çalışırlar. İstemeseler bile, yani, çok fazla engel olmazlar istemedikleri durumda bile. Eee, bu konuda, aaa, genelde karar veren kişi en son yine ben oluyorum, yani, eee, biraz daha özgür bırakma eğilimindeler benim kararlarımı. Bu nedenle, eee, çok da, aaa, müdahale etme gibi bir söz konusu değil. Ancak ben sadece acaba, eee, yaptığım şey, hani, eee, çok absürt değilse tabii ki. Ha, bu şekilde genellikle, eee, bana bırakırlar ve müdahale etmezler.
Anladım. Evet. Anladım. Anladım. Anladım, genellikle engel olan kişi kendin oluyorsun, öyleyse.
Evet, doğru. Genellikle ben kendime e engel oluyorum. Kendime ya da bazen cesaretsizliğimle, korkumla da, eee, başa çıkamadığım durumlarda
Anladım. Anladım. Biraz Hı hı, kendini sabote ediyorsun diyebiliriz, zannedersem.
Evet, aslında bunu çok yapamasam da yaptığım durumlarda mutlaka olduğunu görüyorum. Özellikle yeni bir, eee, hayatımda bir bazen yeniliğe ihtiyaç duyduğumda bununla nereden başlayacağımı da bilememek a ve bundan, bu yenilikten de korkmak biraz da, evet, bu kararsızlıkla gelen bir şey.
Evet. Anladım. Peki, bir bir yola çıkarken ya da bir karar alırken seni en çok zorlayan faktör ne olur genellikle? Bu kendi istikrarın, maddiyat ya da etrafındaki insanların görüşleri, hangisi daha çok zorlar seni?
Emm, yani, genellikle bir şeye karar verirken buna önceden hazırlıklı olmaya dikkat ediyorum. Hem, eee, maddi açıdan, fiziksel açıdan olsun. Genellikle bana sosyal açıdan biraz zor geliyor. Oraya alışmak, eee, ve, eee, bu açıdan oraya devam etmek bile ya, o konuda sosyallik beni, eee, gerçekten hem motive eden hem de demotive eden, motivasyonumu kıran, aaa, bir şey olarak görüyorum. Bu nedenle, hani, "Gittiğim çevre gittiğim yerde çevrem olacak mı? Kendimi, eee, rahat hissedebilecek miyim? Özgür hissedebilecek miyim?" tarzında, aaa, bu tarz düşüncelerimde daha çok eğilim oluyor. Eee, bu anlamda, aaa, genellikle yine, eee, kendimi de aslında ön plana aldığım bir düşünce, eee, şekli ve, eee, kaygılar bu şekilde istiyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Anladım. Anladım. Iıı, bana kalırsa, ııı, yani, tavsiye vermek gerekirse bence bunu daha önce başardığın birçok durum yaşanmıştır ve görünen o ki aslında zaten güçlü bir karaktersin ve sosyal anlamda adaptasyon hakkında bir problem yaşadığını zannetmiyorum. Bu kaygı boyutunda gerçek olmayan, eee, gerçekleşmeyen bir kaygı olarak görünüyor. Doğru mu?
Aslında evet, dediğin gibi, yani, bunu, ııı, birçok alanda kendimi ne ves aştığımı da söyleyebilirim. Yani, korkularımla yüzleşmek, eee, yüzleşmek değil de a korkularımı yenmiş bir şekilde, eee, kendimi gördüğüm birçok durum oldu. Eee, bu örnekleri evet, aslında dediğin gibi hatırladığımda kendimi biraz daha cesaretlendirebiliyorum ve, eee, yeni yolları izleyebilmemde de kendimi daha iyi bir, eee, şekilde görüyorum açıkçası.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Öyleyse, eee, belki şu tavsiyeleri, eee, uygulamak istersin. Öncelikle bu şekilde, ııı, başardığın daha önceki başarılarını bir not almanı tavsiye edebilirim. Bu sayede daha öncesinde, eee, başarmış olduğun -tabii ki o sırada da endişe duyuyordun ama neticede başarılı olduğun şeyleri görmek sana eminim bir, eee, güven ortamı sağlayacaktır. Aslında kendine bir, eee, "Ben, zaten bunu becerebiliyorum." fikri verebilmek adına yazmanı tavsiye edebilirim. Onun haricinde yeni gelen ve aslında senin için kaygı yaratan, kararsızlığına sebep olan avantaj ve dezavantajları listelemen bir yöntem olabilir. Bu sayede aslında, eee, hem ifade yeteneğin, yani, kaygılar sonuçta kafamızın içerisinde bulanık bir şekilde birbirlerine girmiş hâlde bulunuyorlar. Ama ne zaman ki kağıda dökersen aslında daha derli toplu bir hâle geleceklerdir. O yüzden onları ifade edebiliyor olmak, onları çözebiliyor da olmak olacaktır. O yüzden belki bir tavsiye de, aaa, yakında vermen gereken bir kararı, ııı, avantaj ve dezavantajları yönünden yazarak değerlendirmek olabilir. Ne düşünüyorsun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, evet, aslında dediğin gibi bunu bu şekilde yazmak, kâğıda geçirmek benim, aaa, uzun zamandır ihmal ettiğim bir şey gerçekten ve, eee, bu konuya tekrardan parmak bastığın, eee, gerçekten benim için iyi oldu. Ve bu konuya, uuu, uzun zamandır ihmal ettiğimde belki de ve kendi korkularımla da yüzleşmek, eee, benim için çok mümkün olmuyor ve bunları aşmak da aynı şekilde. Bu anlamda bu fikirlerimi gerçekten de yazıp üzerine, eee, derinlemesine düşünebilirim ve belki de korkularımın gerçek nedenini de görebilirim. Dediğin gibi hem bunların avantajlarını hem de, eee, bütün yönleriyle bir arada görmek belki de karar verme sürecimi gerçekten kolaylaştıracaktır ve, eee, daha gerçek bir karar vermemde, eee, daha mantıklı bir karar vermemde de gerçekten etkili olacaktır. Bunu, uuu, en yakın zamanda uygulamayı düşünüyorum.
Evet. Evet. Hı hı. Mutlaka. Anladım. Peki, ııı, hiç fiziksel bir çıktısı oluyor mu kaygılarının? Uykusuzluk gibi ya da vücudunda bazı reaksiyonlar gösteriyor olabilir. Bu tarz bir, ımm, dışa vurumu var mı?
Kesinlik Kesinlikle, aslında stres durumundan kaynaklanan, ııı, ııı bazı ha rahatsızlıklarım da olabiliyor. Özellikle uyku durumu, ııı, en kolay bir şekilde etkilenen durum. Özellikle, eee, yatma konusunda yani uykuya dalma sürecim çok, ııı, geç saatlere kadar uzayabiliyor, ııı, ve, eee, o oldukça zorlaşabiliyor. Bu anlamda özellikle vücudumun da, işte, çok rahatlamadığını ve gevşemediğini de fark edebiliyorum ve bu aslında sadece uyku durumunda değil, günlük hayata da yansıyan ve kendimi bir tedirginlik ve stres hâlinde de bulduğumda hem, eee, nefes alışverişimin de bundan etkilendiğini fark ediyorum. Bu anlamda kesinlikle, eee, izin dediğim ve, eee, günlük hayattaki, ııı, rahatlığımı da etkileyen bir şey. Bu anlamda o konforumu elde etmek için, ııı, ne yapabileceğimi de gerçekten sormak istiyorum. Çünkü bu kaygı benim için günlük hayata da, ııı, yansıyan bir şey ve, eee, bununla da nasıl başa çıkacağımı çok bilmiyorum.
Anladım. Evet. Anladım. Anladım. Hı hı. Evet. Iıı, açıkçası kaygı çoğu zaman sadece psikolojik olmaktan öte fiziksel yan etkileri de olan, ııı, ve aslında fiziksel davranışlarımızın da onu etkilediği bir süreç. O yüzden, ııı, kaygıyı azaltmak ve biraz daha berrak bir zi zihne sahip olabilmek için belki egzersiz yapabilirsin. Iıı, spor, koşu, ııı, yürüme vs. bu tarz bir şeyi rutinine katabilirsin. Bu sayede aslında kendine düşünmek ve zihni berraklaştırmak için bir alan tanımış olursun. Onun haricinde, ııı, mutlaka görmüşsündür, farklı nefes teknikleriyle aslında, ııı, bu kalp ritminin düzenlenmesini de sağlayabilirsin. O anları yönetebilmek için çok kıymetli olacaktır eminim ve bunun haricinde, ııı, söylediğim gibi not alman güzel bir çıktı olabilir. Çünkü bu sayede bütün resmi görebilmen için bir alan tanımış olursun kendine. Iıı, haricen bir tane daha, ııı, sorum olacak biraz daha netleştirmek adına. Eğer, ııı, ailen ve yakınların aslında daha, ııı, seni özgür bırakan bir yerde değil de daha çok fikir beyan eden bir yerde olsaydı bu seni daha mı rahatlatırdı?
Yani, eee, kesinlikle daha rahat olmazdım. O konuda kendi sesimi de duy duyamazdım ve muhtemelen, eee, daha kolay bir şekilde pişman olabilirdim, eee, karar verme sürecinde ve, eee, yap ya, karar verdiğim, eee, şeyler hakkında. Bu gerçekten de hem kendi sesimi duymayı hem de, eee, özellikle iç sesimin ne söylediğini de belki de, eee, duyma konusunda güzel bir süreç de olabiliyor. Aaa, bu konuda söylediklerin gerçekten önemli. Belki, eee, bu, ııı, ne istediğimi, eee, hissetme ve bunu görme, eee, bunların tümünü bütün hâliyle işte kâğıda yazıp bunları görmek benim için faydalı olabilir. Eee, bunları belki de, eee, ara sıra da olsa, ııı, kafamı kurcalayan ve, işte, gelip giden bu kaygıları, eee, gerçekten de hem yüzleşerek hem de, eee, bütün yönleriyle görmek sanırım beni daha da rahatlatacaktır ve gerçekten de ortada kaygılanacak bir şeyin olmadığını da belki de gösterecektir. Dediğin gibi belki de yaptığım ve başardığım, eee, birçok sorunun üstesinden ve kaygının üzerinden de aşabildiğimi, eee, hatırladığımda evet, bu gerçekten beni, iii, çok iyi motive ediyor karar verirken. Eee, ancak söylediklerini de, eee, uygularsam sanırım özellikle kaygılarımı ve bu kaygılarımın hem fiziksel hem de psikolojik yansımalarını daha da kolay, eee, rahatlatabilirim ve esnetebilirim. Gerçekten verdiğin tavsiyeler, eee, umarım, eee, işime yarayacak. Çünkü, eee, şu anda gerçekten de bana iyi geldi bunları duymak. Çok teşekkür ederim.
Evet. Anladım. Evet. Evet. Eminim. Evet. Evet. Mutlaka. Ben teşekkür ederim. Benim için, eee, keyifti. Umarım her şey en kısa zamanda yoluna girer ve rahat bir, eee, döneme girersin. Teşekkürler.
Çok teşekkürler, kendine iyi bak.
Görüşmek üzere.